Eh, fíjate que la última vez sí lo hice y sí queda, pero, mi hija ahí sí detectó la textura de la soya. Pero, se la comió.
Ujú. Mm, okey, ahí se dio cuenta. Se la comió. Ah, eso es lo importante, ¿y hay algún otro producto además de esta carne de soya que, pues, se haya vuelto como tu producto, tu condimento estrella, esencial para tu cocina?
Sí. <laughs> Pues, más bien es como parte de, ¿qué sería, el el queso? Aquí, en México, em
Ajá.
es que a a nosotros los del Distrito Federal o Ciudad de México, en en en las zonas aledañas, se burlan un poco de nosotros porque, decimos que las quesadillas pueden ser de cualquier cosa, no nada más de queso, ¿verdad? Pero, <laughs> este, aquí nos ayuda mucho el tener este queso que llamamos queso Oaxaca, que básicamente es un queso que se derrite y se gratina superbién. Entonces, este quesito adentro de una tortillita para desayunar, o este quesito con un poquito de carne, con un poquito de pollo, con lo que tú le pongas
¿Sí? Okey. <laughs> Ya. Ujú. Excelente. Claro, muy versátil.
te haces una quesadilla de lo que quieras. Con una tortilla te haces un taco de lo que sea, ¿no? Entonces, eh, el huevo, por ejemplo, el huevo también ha ayudado muchísimo porque, pues, te desayunas un huevo con salchichas, un huevo con tocino, un un huevo a la mexicana. Exacto.
Bien, muy bien. Claro, y te alimenta también, ¿no? Se dice que el huevo es muy nutritivo.

Sí, yo le digo, oye, ármame, o sea, ocupa el rol de un cocinero saludable y tienes el reto de cocinar, eh, desayuno, comida, cena, 2 snacks para 7 días, incluye un lunch escolar. Eh, yo, mujer de tantos años de edad, con estas, eh, características, ¿no?, eh, por ejemplo, a mí apenas me diagnosticaron diabetes, entonces le digo: "Soy diabética". Entonces, me hace el menú
Ajá. Sí. Ajá.
para mi hija y para mí.
Claro, oye, pero excelente, ¿no? ¿y también le das el presupuesto?
Ujú. Le doy el presupuesto, le dije: "El reto del presupuesto de esta semana es tanto". Entonces sí hay cosas que al final yo tengo que ir ajustando, tanto en porciones como en costos, porque me da costos estimados, pero vaya, o sea, el precio puede cambiar de un día para otro en en en los locales.
Claro, puede ir variando.
Entonces ya yo le voy ajustando, pero ya me da la base para yo crear un menú semanal y ajustarme al presupuesto.
Oye, excelente. ¿Y te recuerdas de alguna receta que tú me digas, mira, esta receta es baratísima, pero deliciosa?